Oke, nah biasanya kalau itu, eee, yang pertama, yang tadi saya sempet ungkapin kebanyakan barang, barang-barang besar, kayak meja, terus ya dipan, itu sebenarnya bikin sempit dan, me apa ya, menata itu penataan rua eee, barang-barang ya, kalau untuk cat sendiri, semakin catnya itu warnanya gelap, itu justru semakin bikin sempit dan sesak. Nah, jadi kalau bisa mending pilih yang terang deh, karena bisa bikin ilusinya lebih, eee, luas dan lebih enggak bikin sesak. Terus, sama lampu, juga itu ngaruh lampunya jangan terlalu redup, terus sama sebetulnya apa ya, kayak ada barang-barang yang enggak terpakai, itu jangan disimpan di kamar, jadi betul.
Mhm. Mmm, oke oke. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm, so. Hmm. Oke. Kamar, oh langsung dibuang ya, gitu maksudnya dikeluarkan kemana gitu ya. <chuckles>
Betul. Sekalipun kalau misalnya mau dipakai, mending dipacking ya, dipacking di kardus atau di kontainer, jadi bisa lebih ringkas dan lebih e rapih, se ya itu sih kurang lebih.
Oh, oke. Eee. Oh sama, mungkin tadi ya kalau denger cerita Kakak, berarti mah, udah dipacking tuh sekalian tumpuknya dimana gitu ya. Jadi ya, kayak lebih
Mhm. Nah, betul, jadi enggak numpuk
Kenapa Kak?
Enggak numpuk-numpuk di atas tapi di kardusin lah pokoknya lebih rapih. <chuckles>
Heeh heeh heeh, tidak keliatan fisiknya tapi ketika tertutup, terus kan bisa ditumpuk sama barang lain gitu ya, jadi kayak udah aja setumpuk ya udah setumpuk, gitu kan. <chuckles> Heeh, ya ya ya kebayang kebayang Kak, agak ribet ya mungkin untuk cewek yang memahami ini. <laughs> Oke, Kak, seru banget pembicaraannya, makasih ya untuk pembicaraan hari ini.
Mhm. Iya betul. <chuckles> Iya betul, oke. Iyap. Iya, sama-sama Kak. Iya.

Oh, oke oke. Berarti cara Kakak ya itu ya. Dan terus kemudian barang-barang yang nggak kepakai di-packing ulang, mulai disisihkan, simpan di tempat yang, eee, lebih apa ya heeh, lebih rapi dan kebetulan di sini adalah di atas lemari gitu ya Kak jadinya. Ah hah. Nah, ada nggak waktu-waktunya akhirnya atas lemarinya penuh Kak? <chuckles>
Rapilah ya. Mhm. Iya. Jadi numpuknya udah di atas itu aja. <chuckles> Ada banget tuh waktu itu, <chuckles> apa ya, kayak makin lama kan makin banyak barang tuh. Tapi nih nih, satu hal yang sebenarnya jadi pelajaran ya. Ada beberapa barang yang terkadang kita mikirnya kayak, aduh ini punya cerita, ini punya kenangan gitu kan. Sampai akhirnya
<chuckles> Ya betul. Heeh. Apa tuh Kak? Mhm mhm.
eee, ini apa, sayang dibuang gitu. Dibuang sayang. <chuckles> Eee, ya numpuk tuh, s semua dikumpulin kan. Nah itu jadi jadi persoalan. Karena kan akhirnya makin sempit tuh kamarnya. Jadi sebetulnya ada istilah, apa ya, memilah-milah atau deculttering kalau nggak salah. Nah itu tuh jadi kita pilah-pilah barang-barang yang memang sebetulnya di masa depan nggak akan kita pakai. Memang mungkin ada nilai, apa ya, nilai seja apa, cerita di barang itu. Tapi sekiranya memang itu akan menjadi sampah lebih baik dibuang. Nah itu. Jadi kayak rela nggak rela harus dibuang, dan memang untuk bisa merelakannya itu harus segera, karena kalau semakin waktunya lama, itu jadi semakin ada kenangannya gitu di situ. <chuckles>
Betul. Betul betul. Terus, eee, gimana Kak? <chuckles> Heeh. Mhm mhm. <chuckles> <chuckles> Betul betul. <chuckles> Jadi Kakak, eee, waktu itu pe setelah penuh mau nggak mau akhirnya dipilah, langsung dibuang? Atau masih ditahan-tahan sampai entah pindah ke berapa gitu akhirnya baru tuh bisa kebuang?
Nah, kayak gitu. Dibuang. Betul, buang. <chuckles> Nah ini. Betul! Waktu itu pernah tuh jadi sampai akhirnya pas kembali ke ini, kembali ke kota asal, itu
Oke, ini maksudnya udah selesai Kak?
Betul! Udah selesai kuliah, kembali kota asal, akhirnya semuanya diangkut. Padahal sebenarnya kalau dipikir itu kan dibilang sampah ya. Sampah juga cuman kayak sayang dibu dibuang sayang, malah mindahin sampah. Ujung-ujungnya nyampe kota asal, nyampe rumah, dibuang juga, gitu. Jadi <chuckles>
Oh. Heeh. Sampah juga ya. <laughs> Mindahin sampah. <laughs> Ah hah. Oh waduh, sebenarnya kalau langsung dibuang waktu itu nggak usah pakai biaya ya Kak. <laughs> Maksudnya nggak sebesar nggak sebesar itu, gitu. <chuckles> Aduh. Eee, iya iya iya. Nah terus, eee, itu ya Kak berarti, eee, Kakak mengakalinya ya mau nggak mau tapi itu kalau, eee, soal barang itu baru setelah selesai ya Kak, baru Kakak ngeh gitu ya. Nah, kalau kayak sekarang Kak, eee, kerja di tempat baru atau gimana Kak?
Nah betul, makanya. Itu pelajaran sih. <chuckles> Betul betul. <chuckles> Mhm.